うわ、え、もうそんなに近くに汲みに行けるような場所が。ええ、すごね。
近くにあります。ちなみに近くにも11か所あって、水源が。そうなんす。<laughs> なのでそのうち、全部回って、自分たちならではの好きなとこ見つけたので、そこに汲みに行ってます、水。
すごすご。 うん。 ええ、あ、じゃあほんとに結構なんかあの、あ、ほんと山の近くにお住みになられてるんですね。
はい。 もうもう、そうです、そうです。それこそ4年前だったかな、コロナになってリモートで好きなところにね、住んでいいってなったので。
うん。 あ、そうなんですね。
そうな、自然の中で、すどうせ、す暮らすなら生活するなら自然の中でということで、はい、来ました。
ああ。 あ、なるほどなるほああ、割と前々からなんか、自然、な、豊かな所に住みたいっていう思いがあった感じなんですか？
ああ。 あ、いやもうなんか、それこそコロナになって、なんかふと気づいたんすよ。なんで都市に住む必要があるんだろうみたいな。<laughs> そうですそうです。うん、そうです。そうなんすそうなんす。まさにおっしゃる通り。そうです。じゃあ好きなところって考えてパッと思いついたのが熊本の自然でしたね。はい。
うん。 あ。 あ、高いし。 人もいっぱいいるし。<laughs> 自然も無いし。 ああ。へえ。え、結構どうですか？なんかあの、結構なんか、結構近めじゃないですか、あの観光名所とかには。あの、そんなになんか、高くはないんですか？あの
はい。 あ、はい。 ああ、そうですね、言われてみま、なんですかね、その、なんすかその、地元でやられてるレストラン、え、個人でやられてるレストランが多いんですけど。は、ま、ちょっと高めではあるかなと思います、熊本市内に比べると。はい。はい。
うん。 うん。 <laughs> あ、なるほどなるほど。ああ、まあ、でも、とはいえ、もう自然の魅力もあるし水も汲めるしって感じで。ええ、あ、なんうーん、どうですか、煙が出てるっていう話されてたじゃないですか。もうにおいとかも、か感じ取れる感じなんですか？
まさに。いやまさに。いや、すごいです、はい。 はいはいはい。 あ、そこまではいかないんですけど、いやただ、煙もそうなんすけど、雲海っていうのも結構発生するんですよね。これの景色はもう、もう、な、ま、今住んで４年ぐらいですけど何度見ても感動しますね、その美しさには。
はいはいはい。 うーん。 へえ。 うわ、やっぱ山のなんか雄大な自然っていう感じなんですかね。
そうです。なんかね、あのなんていうんすか、し白のなんとも言えないグラデーションがふわふわ動いてる感じが
うん。 ああ。
なんかやっぱね、ファンタジーをね、思わせてくれるような魔法の感じがするんですよね、はい。
あ、確かに確かに。や、さ、そうですね、ほんっとになんか自然とかって聞いちゃうと、なんか別に毎日見ちゃったらなんか飽きちゃいそうな気もしますけど、そんな言うぐらいなったら相当なんでしょうね。へえ。うんうん。
あ、はい。 そうなんす。もうそれで言うと、さらに言うと、その四季で季節によって、ほんと山の色が変わるので。
あ、ええと、どういった感じに変わるんですか？
例えば、い今だと秋になってきて、あと紅葉まさに。
うん、はいはいはい。 ああ、なるほど。

なんか、あなたの、まあ、近くの自然の魅力について伺いたいなっていう風に思うんですけど、まず、なんか、そこってどこら辺ですか？なんか近くって言っても色々あると思うんですけど。
はい。 はい。 え！はい、今ちょうどですね、熊本県の阿蘇。
はい。 ああ、なんかはいはいはい。ええ、めっちゃいいな、はい。
阿蘇地域に住んでまして。そうなんす。そう、もうやはり火山がね、やっぱ、山なんですけど、ま、もう、なんです火山から派生する、ま、景色しかり、あと水
<chuckles> はいはいはい。 はいはいはい。 うんうんうん。
あと温泉ですね。も、おお、もうはい。
あ、ああ、え、結構近くに温泉ある感じなんですね。うわ、めっちゃいい。
あ、めちゃくちゃありますね、確かに。そうなんすよね。なんか、もうそうすね、わかりやすいのは温泉ですね。確かに。いや、はい。
はあ。ええ、じゃ、も、ほんとに観光名所なイメージありますけど、ほんとになんか、ず在住してる方々もなんか、あの、気軽に行けるような、なんか、温泉処とか全然ある感じなんですね。
あ、はい。 あ、そうなんすよ。 ありますあります。確か、あの、観光客向けのとこもあるんですけど、ま、だいたいは、地元の人たちもよく行っているような温泉ばかりなのでそうなんす。
はいはい。 へえ。あ、そうなんですね。
いや、すごいいです。やはりね、やっぱ、まあ、思い込みかもしれないすけ泉質がなんか肌にいいってはすごく感じますし、景色がね、やはりもう阿蘇五岳阿蘇の山が見えるんですけど、もうね、景色もいいですね。はい。
うんうんうん。 <chuckles> ああ。 うんうんうん、ああ、それもいいな。はいはい。あ、じゃ、やっぱりなんか、景色と言いますと、やっぱりなんか、うーん、山の山のなんか、あのが、つく生み出す景色っていういう感じと思うんですけど、火山ってなるとやっぱり普通の山と違う感じの、あの、景色なんですかね？
はい。はい。 そうですね。結構、その、ま、煙が上がっていることも結構ありますし、あと、それこそ、言った今さっきの、水っていうのは、結構、あの、地層が火山灰で成り立ってるところがあって、その、フィルいい感じに水のフィルターなってくれてんすよね。
<laughs> はいはいはい。 ああ、はいはい。 ああ、なるほど。じゃあ、もう、ほんとに綺麗な水が、って感じなんですね。
そうなんすよ。それがね、結構なので、1ヶ月か3週間に1回ぐらい水汲みに行ってて
ああああ、あ。

ああ、しったい、す子供も楽しそうというか。
そうなんですよ。ん、ん、なのでこういった大自然ん中でまた子育てできるのもすごく贅沢だなってのも思いますね。
ああ、確かに確かに。ええでも結構どうなんですか。なんか、阿蘇ってなると、結構もう本当に山に近いっていう感じはありますけども、なんかあの、すごいなんか、結構大規模な買い物したいなっていう時とかは、割と時間かかったりするんですかね？
うーん。 はい。 はい。 はい。 あ、まさに。あ、い、まさにおっしゃる通りで、不便性はまああります、すごく。大体、そうすね、大きい買い物、服とかなると、まあ、市の方に町の方に行かないといけなくて。大体20分から30分かかりますね。
あ、そうなんですね。ちょっと。 はいはいはい。 <chuckles> はいはいはい。 ああ、もうじゃあ、車は必須必須なんですね、そこに住むんだとかいうんだと。
はい。そうなんすそうなんす。なんなら、ゴミ出しするのも車で行かないといけない <chuckles> ですよね。そうなん、そうなんす。そ
ええ！面倒くさい。え、捨て場が、ゴミ捨て場が遠いってことなんですか？
そうな、ま、歩いたら10分15分掛かるんですけど。そうなんすよ。それだったらこう車で行こうってなるんです。そうなんす。そうなんす。
え、めんどくさ。 なりますね。 ええ。あ、なんか家の前とかにあるとかじゃないんですね。
そういった不便性はあります。 ら、だから、いや、いやだから、それこそね、ここに来るまでの都心に住んでる時は家の前で良かったので、あれがすごいなと思いました逆に都市部の。うん、思いました。はい。
あ、そうですね。 あ、逆に <chuckles> え、それはあれなんですか、なんか、そのなんか、くその区域だから、あ、そんなにめちゃくちゃとおなんか少ないというか、遠いのか。田舎って大体そうなんすか？
はい。 はい。 いやいや、もう、む、見渡すかん、ですね。多分もうゴミき、収集業者さんの負担を減らすために。
ああ。
もういっしゃぐらいしか無いね、あの見た感じだと。
あ、なるほど。あ、だから。あ、都会ほどめちゃくちゃ収集、しゅう業者が多くないから。ああ。へえ、そんな不便なことがあるんですね。<chuckles>
はい、そうなんです。 あ、そうなんす。無いと思います、ある感じだと、はい。そうなんす。 ありますあります。なんなら小児科も、あの、住んでる地域に無いのでそうなんす。それこそ20分間ぐらいかけて街の方の小児科行かないといけないすね。
ええ。 病院なんてね、東京とかだったら腐るほどあるっていうんのにね。<chuckles>
そうなんすそうなんすそうなんす。す、そうなんすよ。そこはね、ちょっとね、が、地方自治体で頑張って欲しいなと思うんですけど。うーん。
ああ、なるほどなるほど。ああ、まあじゃそういったところには、マイナスポイントはあったりな、なったりっていう感じなんですね。
ありますあります。はいはい。
ああでも、や、どうですか、なんか、結構なんかし、あ、今んところはまあ、い、なんか、魅力というか、地域の魅力っていうところもなんかたくさんお教え頂いたと思うんですけど、なんか、ここで、だ、ど独自のなんかあの、グルメというか、なんか作ってるもので、これめっちゃくちゃ美味しいなっていうこととかってあったりしますかね？
はい。 はい。 ああ、えっとですね、それこそご近所さんから、野菜余った野菜とか貰うんですけど。はっつ、むめっちゃ貰います。例えばもうちょっとね、この前の夏の時は、ピーマン、なす、ええと、キュウリ、も、なんかね、もうそうなんすもう、ぷりっぷりなんですよ、その本当に新鮮だし。で、ピーマンなんてちょっと甘みがあるぐらいの美味しいやいやだから、大体ここで貰う野菜はほとんど調理しなくていいんですよ。
はいはい。 あ、貰う。く、そんなのもあるんですね。<chuckles> うんうん。 うえ、あ。 夏野菜ですね、超。 うわ。 ええ。 うわ、めっちゃいいですね。え。はい。